À, bạn ơi, trong số rất là nhiều bài hát á, thì có bài hát nào luôn chạm đến tim bạn mỗi khi bạn nghe lại nó hông?
Ừm, có chứ bạn. Mình thấy mình, à, cũng khá là yêu âm nhạc. Cho nên, a, mình nghe nhạc nhiều lắm, và mình nha thật ra mình thích mình thích những cái nhạc mà là những năm, ơ, chín mấy rồi 2000 á, tức là những năm đầu đời của mình mới bắt đầu biết nghe nhạc á. Và mình nghĩ tại vì, ờ, cái kiểu mình nó có cái ký ức á, và những cái gì mà nó thuộc về ký ức á, thì nó sẽ lúc nào cũng chạm vào trái tim của mình thôi.
Mình hiệp Đồng ý nha. Có nghĩa là khi nghe những bản nhạc đó, bạn hổng phải là nghe nhạc không nữa, mà bạn còn gợi nhớ về cái bạn tuổi thơ của bạn, cái hình ảnh bạn hồi xưa nữa, đúng hông bạn?
Đúng rồi, kiểu như là, những cái, ơ, buổi, ơ, đạp xe đi học nè, rồi mồ hôi ướt áo nhễ nhại nè, rồi, à, đi ngang một cái quán cóc cà phê nào đó, mà ngày xưa uống cà phê đâu có nhiều đâu. Tức là quanh quanh khu mình chỉ có 1-2 quán thôi, và mỗi lần đi ngang thì mình sẽ hóng, mình nghe coi bài gì, đó, cho nên là cái âm nhạc của mình nó nó không chỉ là âm nhạc, mà nó còn còn là tuổi thơ nữa.
Đúng rồi. Đồng ý nha. Vậy thì, ừm, ừm, như bạn nói á là cái âm nhạc không chỉ là bản nhạc không nữa mà còn là tuổi thơ nữa nè. Vậy thì cái, ừm, đối với bạn cái bài hát nào mà nó sẽ mỗi lần nghe lại nó gắn lại cái kỷ niệm đó nhiều nhất vậy?
Ừm, theo mình nha, thì có một bài mà, kiểu như là, mình, ờ, cực kỳ thích luôn, đó là bài, à, "Xe đạp ơi" của Phương Thảo, Ngọc Lễ á bạn. <laughs>
Ờ, bài này hơi bị tình luôn. Đấy. <laughs> À, bạn có nhớ cái lần đầu tiên bạn nghe cái bài này là nghe ở đâu, rồi nghe cùng ai hông?
Ờ, lần đầu tiên á thì mình nghe trên ti vi.
Ừm.
Ờ, kiểu là, mình nhớ hông lầm là cái chương trình mà "Ca nhạc theo yêu cầu" của mấy cái đài, ơ, Truyền hình Vĩnh Long ngày xưa á thì nó Chủ nhật hàng tuần mình nhớ rõ là, ừm, 9:00 sáng Chủ nhật hàng tuần, thì rất là hay có kiên trình là đó, "Ca nhạc theo yêu cầu", thì, ờ, mình nghe cái nhưng mà biết sao? Tại vì nó giống giống mấy cái mình hồi đó là mình cũng hay, a, có cái cảnh á là mình đạp mình đạp xe mình chở bạn mình đi học rồi áo ướt đẫm. <chuckles>
Mình hiểu, mình hiểu. Ừ, đấy! <laughs> Bài hát cực kỳ gợi nhớ luôn, đúng hông bạn? <laughs> Lúc đó là bạn chở, a, ai vậy? Một người phụ nữ một người con gái hay là bạn bạn bình thường con trai thôi?
Đúng rồi. À, bạn học là nữ, nhưng mà thật ra cũng hơi thích, thích thích người ta. <laughs>
Ờ, đấy, lại càng vui vẻ hơn nữa. <laughs> Ờ. Vậy thì, à, cái lúc mà như bạn nói là lúc đầu tiên nghe bản nhạc đó ở trên một cái, ơ, kênh ơ, một cái kênh ti vi thì, ờ, khi mà nghe xong á thì cái cảm giác của bạn là nó giống nè. Vậy thì sau đó thì bạn có hát lại nó hông hay là bạn h có kể bài hát nó cho ai nghe hông?
Ừm, mình á nha thì, à, thực ra mình có tập đàn. Và bài này bài này cũng là một trong những bài mình đã tập đầu tiên, mình còn tập số bài nữa bài, à, "Nhỏ ơi" nè, "Xe đạp ơi" nè, rồi "Tuổi hồng thơ ngây". Thì nó mấy bài mà giống như là nhập môn nhập môn á, thì mình nhớ rõ luôn cái bài "Xe đạp ơi" nè, mình đánh trên điệu disco đánh, a, disco disco. <laughs>
Ồ, hay vậy. Rồi <laughs> Ờ, là có nghĩa là chẳng những bạn hát được nó, mà bạn còn đàn được nó nữa, đúng hông bạn?
Đúng rồi, mình rất là thích cái khúc intro á bạn, cái khúc mà <humming> đó, cái khúc đó mình rất là cực kỳ thích luôn, mình còn nhớ rõ cái MV á, là cái cô mà mà Phương Thảo á, là giờ là cái cái cặp đó hát là thành hai vợ chồng luôn đó, Phương Thảo với Ngọc Lễ á, thì, à, cái cô này nè ờ, đúng rồi, <laughs> đánh cái đàn, à, ma mandolin á mà mình còn nhớ rõ mà. <laughs>
Đồng ý. Ủa, vậy luôn hả? Ôi, hay vậy ta! <laughs> À, mình hiểu. Trời ơi, vậy thì quá là tốt luôn, trời ơi, vậy là cái tình cảm xe đạp này là có thật ngoài đời. <laughs> Thế thì, ờ, khi mà bạn đàn được, bạn hát được như vậy á, là cái lúc mà bạn đạp xe bạn chở cái người con gái mà bạn nói bạn học của bạn á, bạn có hát cho bạn ấy nghe luôn hông?
Ờ, lúc đó thì mình, ờ, còn ngại lắm, thật sự rất là ngại nha, nhưng mà sau này mình có hát. Sau này mình nhớ có một lần á, mình đi, a, karaoke, rồi tự nhiên cái a, mình tự nhiên mình thoáng như là trong trong đ trong đầu mình á, thoáng qua cái cái khúc ơ, kiểu, cái khúc mà "Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè". Thì mình rất là nhớ, tự nhiên cái mình mình mình bấm mình hát luôn. <laughs>
Ừ. Đúng rồi. Trời ơi! Vô túng cái cảm xúc luôn, đúng không bạn? Đấy.
Đúng rồi.
Vậy thì, ờ, khi mà bạn hát cái bài đó, thì bạn đã nhận được những cái phản ứng như thế nào từ, ờ, những người bạn của bạn?
Ơ, thì, à, cái lúc đó thì cũng ngà ngà say hết trơn rồi, nhưng mình không mình không thực ra mình không hiểu á, là cái cô bạn gái hông phải bạn gái, mà có cô bạn là con gái của mình, mà mình cũng có chút xíu tình cảm á, không biết cổ có nhận ra hay không? Nhưng mà mình nghĩ chắc là có thôi, tại vì là cái thời đó cũng đã lớn rồi, 18-20 tuổi rồi.
Bạn. Đúng rồi. Đạp xe mà đạp chở nhau hàng ngày nữa, làm sao mà hông nhớ được cái kỷ niệm đó, đúng hông bạn?
<laughs>
Đấy, vậy thì à
Ừm, đó, sao quên được, ừm.
Đúng rồi, không thể nào quên được. Mà cái bài hát đó lại quá là hợp với cái lứa tuổi học trò, mới biết yêu nữa chứ, th thì rất là khó để quên, nói hát lên cái là nhận ra ngay. Thế thì, ờ, trong cái phần nãy như bạn nói cái câu hát của bạn mới hát á, có phải là cái câu đó khiến bạn tâm đắc cũng như là nói hộ lòng bạn nhất hông?
Ừm, cũng có một phần. Nhưng mà mình thấy nguyên bài luôn, đoạn thật ra đoạn nào nó cũng nó cũng, giống như là, cảm giác mình mình cảm giác nha, mỗi một cái câu á, nó sẽ giống như cái tâm trạng của mình ở một thời điểm nào đó. Thì giống như cái câu mà "nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi, những trưa hè" đi, thì nó là cái cái diễn tả lại cái hành động của mình chở cô này đi học. Rồi cái đoạn mà "xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu, mối tình thơ thoáng như một giấc mơ", thì thật ra nha, nhiều lúc mình mình nhớ lại cái câu, tự nhiên cái mình thoáng nghe lại câu này, và mình đâu đó là cái nước mắt của mình nó nó nó không rơi nhưng mà, kiểu, khóe mắt mình á, nó nó nó ướt ướt rồi sống mũi mình nó cay sống mũi luôn, thật sự.
Ừm. Đó. Nghe đoạn này mới dính nà. Nó cay. Đúng, chính xác luôn. Khi mà nghe rõ ràng rồi, nghe cái nghe cái đoạn đó thôi là hình dung lại. Chắc hẳn là ai ai cũng sẽ có một cái người mà thời học sinh, thời cấp 3 này kia, đúng hông bạn? Có một cái người như vậy và hình dung lại, nhớ lại cái khoảng thời gian cùng bạn bè, cùng cái người đó, làm những việc này việc kia thì nó hông biết biết chắc là cái thời gian nó không quay trở lại được đó, nên thành thử là rất là cay cái, ừ, khe khóe mắt. Mình hiểu. Vậy thì, à
Đúng, còn ảnh hưởng
đối với bạn á, cái thông điệp chính của bài hát đó, riêng với bạn thôi, là gì?
Ờ, với mình á thì đó là một cái, ơ, có thể là tình đầu, có thể là một câu chuyện tình của một ai đó, một anh chàng nào đó, một cô nàng nào đó. Thời học sinh nè, còn rất là nhiều cái dang dở, nó là những cái kỷ niệm, nó là những cái, gọi là, hoài ức. Mà mình nghĩ nha, thật ra tuổi học sinh cái thời của mình á, thì chắc hẳn là ai cũng sẽ có, còn cái thời bây giờ thì hầu hết là đi xe đạp điện trơn rồi.
Đúng rồi. <laughs> Nhiều khi ba mẹ còn phát xe máy nữa chứ. <laughs>
<laughs> <laughs> Đâu còn, đâu còn những cái khoảnh khắc mà Có có một câu mà rất là thích nghe, "Quay đều, quay đều, quay đều, nhớ hoài những vòng xe." Ờ, rất, rất hay <laughs>
Ừm. Mối tình Ừ, đấy, đấy, đấy, đấy. Cái cảm giác như là cái sự, ờ, cái vòng xe nó quay đều, cũng giống như cái cuộc đời của con người, cũng quay đều, quay đều vậy, đúng hông bạn? Đó, mà chỉ quay lên phía trước để đạp lên phía trước thôi, chứ hổng phải như bây xe bây giờ nó đạp về phía sau được. Đấy, <laughs> nó chỉ đạp lên phía trước thôi, đạp tiến lên phía trước thôi. Đó, vậy thì ờ
Đúng rồi, nó cứ lặp lại. Đúng rồi. <laughs>
bây giờ khi mà nghe lại cái bài hát này á, thì, ờ, bạn sẽ th thích nghe nó trong cái hoàn cảnh nào nhất?
Ờ. Mình nghĩ nha, bây giờ á những cái lúc mà buổi chiều á bạn, buổi chiều buổi, ừm, chung là chập chập tối khoảng chừng 6:00-7:00 gì đó, cái mình sẽ pha một ấm trà, rồi mình ngồi bên hiên nhà, rồi mình hay, cái kiểu, mình ngồi đó, mình ăn uống trà, mình ăn bánh, ăn vặt, ăn trái cây gì đó, rồi mình nghe lại những bài nhạc cũ. Và cái cái lúc đó là ở trong trong trong đường của mình á, thì th thỉnh thoảng vẫn còn những đứa trẻ, đứa nhỏ mà đi học bằng xe đạp. Thì mình thấy tụi nó đạp xe đạp đi ngang á, cái đó là chính là lúc mình mình thấy, mình hồi ức và mình tự nhiên mình muốn nghe lại, là mình lại liền bật cái bài đó. Và phải đúng là của ca sĩ Phương Thảo với Ngọc Lễ nghe hát mình mới nghe nha. <laughs>
Rất là thư giãn luôn. Ồ. À, mình hiểu. Đấy, <laughs> là phải đúng của ca sĩ Phương Thảo đ mới được, đúng hông bạn? Chứ nếu mà mấy bản phối lại sau này là sẽ hông có gợi cho bạn được cái cảm giác hoài niệm đó, đúng hông?
Đúng rồi.
Ừm, mình hiểu nha. Vậy thì à nếu mà nói như vậy thì bạn có th nghe nó nghe lại nó thường xuyên hông? Hay là, ờ, lâu lâu bạn mới nghe một lần thôi, và mỗi lần nghe như vậy thì cái cảm giác của bạn nó khác hồi xưa nhiều hông?
Ừm, khác nha, thật ra mình mình cũng hông có quá nhiều thời gian để mình có những cái buổi mình ngồi mình trầm tư rồi suy nghĩ rồi nghe nhạc đâu. Thỉnh thoảng, kiểu như, 1-2 tháng gì đó, có 1 ngày nào đó, kiểu như, mình rảnh á, thì mình mới mới có thời gian, và khi mình nghe lại á, thì đúng là cảm xúc nó đã khác. Tại vì bây giờ nói chung mình cũng đã lớn rồi, có nhiều việc hơn, và những cái hồi ức ngày xưa á, nó nó nó mãi mãi nó nằm ở đó rồi, nhưng mà cái cảm xúc nó khác. Tại vì, ờ, hồi xưa mình nghe thì nó giống tâm trạng của mình, mình còn buồn, nhưng bây giờ thật ra mình không còn buồn nữa, cái cảm giác buồn nó nó nó đã chuyển hóa thành những kỷ niệm rồi. Thì thật ra với mình nha, hồi ức á, thì nó không có buồn hay là vui, nó luôn luôn là những ký ức và nó luôn luôn mãi ở trong trong đầu của người ta.
Ừm. Hợp lý. Mình hiểu luôn. Đó, bây giờ cũng, ờ, đã thời gian đã thay đổi một con người, đúng hông bạn? Nghe lại bài hát đó, vẫn cảm nhận được cái bài hát đó nhưng mà nó cảm nhận theo một cái hướng nó kỷ niệm, nó hoài niệm thôi, chứ cái việc buồn thì cũng đã qua rồi, thời gian qua rồi, không quay lại được nữa. Vậy, ơ, nếu mà nếu mà, ờ, có gặp được lại cái bạn gái đó, bạn nữ đó một lần nữa bạn có muốn hát cho bạn ấy nghe tiếp lần nữa hông?
<laughs> Đúng rồi. Đúng rồi, đúng <laughs> Đúng A, ờ ha. Ừm. Thật ra nếu mà cho mình quay ngược lại thời gian á, giống như là, khi mà hai hai đứa chưa có gia đình riêng á, thì chắc chắn á mình sẽ hát nha. Nhưng bây giờ giờ cũng hơi khó, ai cũng có gia đình rồi ha, kiểu là, m
Ừm. Đạp xe á. Ừ. Đó. <laughs> Nó khá là tiếc, đúng hông bạn? Đó cũng là một cái mà một cái điều mà bạn chưa có thể làm được ở trong quá khứ á, chẳng hạn, tới lúc mà đạp xe á thì, ờ, bạn lại không dám hát bài đó, đúng không bạn?
<laughs>
<laughs>
Tại vì mình nghĩ á, thật ra thì bây giờ, à, ai cũng có hạnh phúc riêng rồi, cho nên, ơ, cái gì đó mình giữ được trong lòng thì mình nghĩ là mình giữ trong lòng thì nó vẫn tốt hơn là cái gì, a đúng, đúng rồi, nó chỉ là kỷ niệm thôi. Chứ bây giờ, kiểu, ơ, nhiều người á, họ quan trọng hóa những cái chuyện mà hồi xưa, hay là những cái gì mà họ bỏ lỡ thì họ cứ, kiểu, cứ, ơ, có những cái khúc mắc á bạn. Họ, kiểu như, ờ, họ cứ có cái nút thắt gì đó họ không không có không có gỡ được. Còn riêng mình nha, cái gì nó đã, kiểu, thành dĩ vãng á, thì mình cất ơ, mình xếp vào một góc đó, nó mãi mãi chỉ là kỷ niệm thôi.
Ừm. Ừ, đấy, giữ làm kỷ niệm đẹp. Ừ, đúng. Ừm, mình hiểu luôn và rõ ràng rồi, cái điều khúc mắc đó có thể giải quyết bằng một cái câu chuyện rất là đơn giản đâu biết đâu được nếu mà lúc đó bạn hát lên, bạn người bạn gái đó chê dở quá một cái. Cái bài hát này bây giờ nó hông hề bằng về bài hát kỷ niệm của bạn nữa mà biến thành một cái bài hát mà bạn ghét luôn thì sao, đúng hông bạn? Nó, ưm kỷ niệm qua rồi để nó qua, để thành kỷ niệm là tốt nhất. Hay quá bạn ơi! Vậy thì, ờ
Đúng, đúng, đúng, nó gì cũng hên.
cái bài hát này thì, ờ, nó là một cái bài hát học sinh, một bài hát về tình yêu khá là hay, nhưng mà liệu trong cái bài hát này bạn có thay đổi cái cách nhìn về, à, của bạn về một cái vấn đề nào đó hoặc là cái quan điểm của bạn về cuộc sống hông?
Ừm, để mà nó thay đ thay đổi á, thì nó hơi, a, hơi vĩ mô với mình nhưng mà mình, ờ, thấy rõ là khi mà xã hội nó phát triển đó bạn thì một cái tâm tư, một cái tình cảm, một cái tự sự nào đó của một ai đó nó cũng sẽ thay đổi và nó không thể nào giống ngày xưa được. Như mình ngày xưa thì, ờ, cứ xe đạp thôi, làm gì có xe máy, thậm chí đi bộ thời gian hồi xưa còn đi bộ nữa kìa, rồi sau này lớn chút xíu tầm, ờ, học lớp lớp 8, lớp 9 á thì bắt đầu là ba mới có tiền mua xe cho, rồi cũng từ chiếc xe đó mà nó có những cái câu chuyện tương tự như là chiếc, ơ, bài Xe đạp ơi nè, và mình nhìn lại cái giới trẻ bây giờ á, thì chắc chắn là không có được, không thể nào mà có được, mình tin là như vậy. Và thậm chí luôn nha, những cái tình cảm, những cái tình thơ mối tình thơ thoáng như một giấc mơ của ngày xưa á, mình nghĩ bây giờ nó cũng không còn với giới trẻ bây giờ nữa. Giới trẻ bây giờ đâu đó có sự bạo dạn hơn, sự gọi là, manh động hơn
Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. Ừ. Nó tiếp xúc quá, nó tiếp xúc với văn hóa hiện đại quá. Đúng rồi. Đấy.
Đúng rồi, thì là manh động đấy.
Thì, ờ, cái tình yêu mà nó trong sáng, nó lành mạnh, nó ngây ngô á, cái tình yêu ngây ngô á như, gọi là, vậy, của tuổi học trò hồi xưa, bây giờ nếu mà kiếm được cũng rất là khó, đúng hông bạn?
Đúng rồi.
Vậy thì, ờ, theo như bạn nghĩ á là bạn có muốn chia sẻ bài này với thí dụ mà sau này bạn có gia đình, bạn có chia sẻ nó với con cái bạn, với d vợ bạn hông?
Ừm, mình nghĩ là có chứ, tại vì, ừm, mình với, a, nhà mình á, như ba mẹ hiện tại của mình nà hay là vợ mình thì cũng vẫn hay hát karaoke với nhau.
Ồ!
<laughs> Thì mình nghĩ, ơ, nó cũng là một bài ở trong cái danh sách hát của mình mình thôi, mình và vợ mình cũng hay song ca với nhau, thì mình thấy bình thường thôi. <laughs>
Ừm, hợp lý nha. Đấy! Hồi xưa chưa có cơ hội hát với người khác, bây giờ đã có cơ hội hát, ơ, với một cái người mà còn quan trọng hơn nữa rồi đấy, đúng hông bạn?
<laughs> Tụi mình mà đúng rồi, và mình á thì mình thích á, thích cái đoạn mà cái đoạn mà quay đều, quay đều, quay đều, thì hai đứa song ca với nhau, nó ngọt ngào làm sao mà, ừm.
Quá là hay. Ừm. Rất là ngọt ngào luôn đó, rõ ràng luôn! Vậy thì, à, một cái bài hát mà nó gắn liền với bạn, nó rất nhiều kỷ niệm, và nó cũng cho bạn rất là nhiều cái cách cách nghĩ về cuộc sống nữa. Thế thì, ờ, đối với bạn á, là cái bài hát này có phải là một cái bài hát mà, gọi là, cái soundtrack cái, ơ, cái bài hát cuộc đời của bạn hông?
Ưm, ừm, chắc chắn là có! Với mình thì vầy, nghĩa là mỗi một cái khúc nào đó của cuộc đời nó sẽ có một cái bài nhạc nào đó một cái bài hát nào đó mà nó gắn liền với mỗi cái giai đoạn của của một người. Từ nhỏ thì những tiếng à ơ ví dầu của ông bà, của cha mẹ nè, rồi lớn những bài thiếu nhi, những bài bé Xuân Mai, <laughs> rồi tình cảm nó nó chớm nở thì "Xe Đạp Ơi", rồi lớn một chút nữa, những bài về cuộc đời, thì mình tin chắc luôn, mỗi một cái khúc một khúc của cuộc đời nó sẽ có một bài. Và cái bài này nó cũng chính là một cái bài mà soundtrack của của cuộc đời mình.
Đúng rồi. Hợp lý luôn bạn! Soundtrack của cái cuộc đời học sinh của bạn, đúng hông bạn? Khi mà nghĩ lại, nhớ tới nó cái là biết ngay cái thời học sinh, có một cái người bạn được đạp đạp xe thôi sau lưng của bạn. Đấy, rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay nha!
Rồi, tạm biệt ha!
Ô kê, tạm biệt bạn, bái bai.